Heu, non, à l'époque en France, c'était la tarte au fromage, c'était pas quelque chose qu'on connaissait bien, en France. Ça, c'est devenu de d'Amérique parce que, moi, je parle d'une époque qui remonte aux années 60-70, hein. <laughs>
D'accord. Ah! OK. D'accord. Ah, je savais pas que ça venait d'Amérique. <laughs>
Oui, le le gâteau au fromage ça vient, heu, d'Amérique, c'est eux qui l'ont poupe c'est comme le brownie, le le le brownie.
Ah! Ouais, le brownie, ouais. <chuckles>
Ça ça vient de d'Amérique.
D'accord. Je savais pas parce que le fromage, ça me semble très français, non?
Mmh. Ah oui, oui, oui, mais c'est c'est gâteau au fromage mais c'est pas le le fromage de chef, c'est du fromage, heu, je sais pas avec quel type de fromage ils font ça mais j'imagine que c'est du fromage frais, un truc comme ça. Fromage blanc, peut-être, du fromage blanc, fromage frais, ou
Mmh mh. Ah d'accord, heu, non. Ouais. Ah non, je dis ça parce, heu, il y en, heu, il y en a avec leurs restes de fromages, par exemple, ils vont faire comme une, heu comme une, heu, une tarte, une pizz, avec tous les fromages, heu, mélangés, tu sais, comme une quiche ou heu, heu, voilà.
Oui, mais alors, heu Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc ils vont pas faire ça comme dessert, ils vont faire ça comme, heu, comme entrée.
N oui. Ah oui, oui, oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu as tu as jam tu as jamais fait?
Mmh. Mmh mh, comme les quiches, ouais. Non, moi j'ai jamais essay fait ça, oui, ouais. J'ai j'ai une copine qui qu'est-ce qu'elle avait fait une fois, heu? Parce que les américains, des fois, ils peuvent faire des des des combinaisons qui sont un peu bizarres enfin dans le passé, heu, en tous les cas et dans certains endroits, pas pas partout, puis maintenant, bon, ben comme on a accès à à une diversité, heu, vraiment, heu, importante de différents types de nourriture, il y en a beaucoup qui cuisinent, heu, ple des choses variées. Mais il y je me souviens qu'une copine, qu'est-ce qu'elle avait cuit? Elle avait fait fondre un espèce de fromage et dessus, elle avait mis de la canneberge, c'est un truc rouge que c'est un fruit qu'on trouve aux États-Unis et c'était vraiment bizarre, mais c'était du fromage, heu, brie, tu sais, le brie. Donc tu imagines, faire fondre ça et puis mettre quelque chose de sucré
Ah beh, non, tu manges sain en plus, heu, donc, heu, <chuckles> c'est pas trop trop ça. <chuckles> Ah oui. Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Ah ouais? D'accord. Ah. Ah oui, d'accord. Et Ah oui! Avec du sucre. Ah! Ah oui!
de dessus, c'est c'était un mélange assez bizarre.
Tu tu as goûté?